Mah, ehm, diciamo ti posso dire le cose che i ragazzi hanno apprezzato di più. Io appunto essendoci già stato, non mhmm, ehm, sicuramente l'atmosfera, ehm, di mhmm, <clicks tongue> ehm, di gioventù. <chuckles> Ti posso dire che, no, per loro è stata molto evidente questa questa differenza, forse anche rispetto al quartiere dove viviamo noi che è frequentato da molto da anziani. <chuckles> Ehm, e invece insomma, uhm, l lo sai meglio di me, <clears throat> com'è che la la mhmm, insomma questa questa no questa gioventù così, ehm, visi visibile, così attiva insomma, che la vedi in ogni, mhmm, ehm, ad ogni angolo, sicuramente ha fatto ha fatto presa su di su di loro. Hanno apprezzato anche molto il Museo della Scienza, dove siam siamo andati, perché sicuramente è un po' un po' differente da mhmm, da altri, insomma, quelli un po' più statici. Questo era n è molto dinamico, molto molto carino, sicuramente molto adatto ai ai ai ragazzi più giovani, anche per gli altri, però sicuramente i ragazzi più giovani, ehm, lo lo apprezzano in modo particolare, insomma, è è fatto bene, fa anche, anche secondo me.
Sì. Sì, sì, sì. Sì. Mh-mh. Cer cer Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Ah, okay. Mh-mh. Sì. Che poi, se non sbaglio è quello Ah, il viaggio proprio? Se non sbaglio, un museo della scienza è un po' decentrato, ehm eh, infatti io non l'ho fatto perché, mhmm, dovevo mi prendeva troppo tempo. Sono stata poco, lì.
Eh, e poi il viaggio Scusa? E poi l Sì, sì, sì, è fuor fuo <clicks tongue> No, noi siamo stati siamo stati quanto? Boh, una settimana mi pare. Insomma, abbiamo abbiamo avuto modo di di di di visitarla abbastanza bene. Ehm, e quindi ah, e poi so e poi dicevo soprattutto il viaggio, perché non siamo andati in aereo eccetera, siamo andati in macchina.
Eh, sì, co Mh-mh. Eh. In macchina?